Thế xong rồi nhá, cái anh sinh viên đấy nhá, còn, kiểu, ờ, nói quay ra nói với cô gái này, kiểu, lạnh lùng lắm, kiểu như, ờ, bị, kiểu, còn mắng mắng ấy, kiểu, trách trách ấy, còn bảo là "Bị thằng móc túi nó móc mà chỉ biết ngồi khóc thôi à? À, con gái thì không đánh được thì phải biết gọi người xung quanh chứ. Ờ, không thì cái hành động dễ nhất là mượn điện thoại của người khác mà gọi vào số của mình mà cũng không làm được à?" Đấy, kiểu
<laughs> À. Ờ, công nhận nha, ờ, thông minh, thông minh đấy, công nhận là cái nam thanh viên này vô cùng thông minh luôn. Ơ, nhưng mà sau khi mà, kiểu, được nam thanh niên mà, kiểu, ờ, trách móc một vài câu, ơ, nhỏ nhỏ như thế thì nữ sinh thì, ờ, ờ, phản ứng như thế nào?
Ừ. Xong rồi